Halo, Kak, ini aku lagi ada, eee, masalah, nih. Aku lagi bingung untuk, eee, masalah administrasi untuk pindahan, karena aku kan mau pindah sebentar lagi, tapi banyak tantangan kayaknya yang aku hadapi, saya berharap Kakak bisa dapat memberikan saran buat aku harus bagaimana aja, sih?
Mmm, ya. Mmm, oke, boleh banget, Kak. Mmm, jadi itu gimana, tuh?
Eee, jadi ceritanya tuh, aku mau pindahan, eee, rumah ke luar, eee, negeri ya, maksudnya, eee, sekarang di sini, sekarang aku mau belajar ke luar negeri, jadi kayaknya banyak administrasi-administrasi yang aku terus terang bingung apa aja yang harus mulai dari mana, begitu.
Mmm, iya, oke, mhm terus?
Eee, kira-kira, apa, dokumen-dokumen apa yang aku aku tidak jadi karena saking banyaknya tuh aku jadi tidak tahu harus mulai dari mana, apa harus ngurus dulu ke, eee, melapor dulu ke pemerintahan, atau harus ngurus-ngurus barang dulu, beres-beres atau gimana, gitu? Mungkin Kakak punya saran?
Oke, baiklah, Kak. Wah, ini aku denger, eee, cerita Kakak barusan ya, dan rasanya mungkin ya, aku bisa juga ngebayangin sih, Kak, gimana hektiknya ya, gitu, mungkin situasi itu ngurus pindahan yang penuh dokumen, gitu, kan, sambil menghadapi juga nih, kendala-kendala lainnya, gitu, yang bikin, eee, kepala juga pusing, gitu, ya. Nah, mungkin untuk menggali lebih jauh, gitu, ya, Kak, sebelum itu, eee, aku pengen tanya dulu nih, Kak. Kakak tuh lagi ngerasa, eee, paling beratnya tuh di bagian yang mana nih, dari semua proses administrasi tersebut, gitu?
Mhm. Eee, jujurnya ya, yang paling membingungkan untuk ngurus-ngurus dokumen sama, eee, pemerintahan, ya. Kan, eee, mereka minta untuk, apa namanya, akta lahir diperbarui, terus udah gitu juga, eee, apa namanya, kartu keluarga, eee, aduh banyak sekali deh yang harus di dilengkapi, gitu. Dan kayaknya aku jadi, eh, pusing, gitu, gimana, nih? Terus belum lagi juga aku harus memberitahukan juga sama kantor tempat aku kerja kalau aku misalnya, eee, apa namanya, eee, mau pindah, terus, apa musti kasih tau
Ya.
harus kasih tau juga ke RT, RW, gitu.
Iya, oh, baiklah, paham, Kak. Wah, kedengarannya Kakak udah lama ya, ngadepin, eee, ini sendirian, gitu, ya. Situasi kayak gitu tuh, bisa bikin, eee, orang yang paling kuat pun, eee, pasti goyah ya, tentunya, gitu. Nah, cuman, eee, ketika pertama kali Kakak tahu ada banyak dokumen nih yang harus diurus, apa sih yang langsung Kakak rasain waktu itu?
Mhm. Iya. Eee, ya, agak pusing aja, karena mungkin ada beberapa dokumen yang aku harus cari dulu, gitu, dan aku, apa namanya, kan eee, dokumen-dokumen itu banyak sekali ya, dan ada yang mungkin di, eee, ada yang di tempat, eee, orang tua, ada yang di tempat, eee, rumah sendiri, jadi
Betul.
Hmm. Agak berantakan, gitu.
Mmm, oke, iya, Kak, paham banget, deh.
Terus juga sori. Iya, Kak.
Mhm, jadi memang yang Kakak rasain itu tuh valid banget sih, Kak. Rasa kaget atau overwhelmed, itu tuh wajar ya, ketika harus berhadapan nih sama hal, eee, yang asing dan bahasa yang enggak familiar, gitu, ya. Tapi, eee, apakah Kakak merasa lebih tertekan ya, karena takut salah isi, apakah atau mungkin takut ditolak, atau ya karena takut prosesnya makin panjang, nih?
Mhm. Benar, aku terus terang aku takut salah isi, gitu. Jadi takut ada masalah di berikutnya, eee, terus juga memang kan karena ini pindah ke luar negeri, gitu, ke negara yang lain, eee, kendala bahasa juga karena bahasa Inggris aku kan, ya, boleh dibilang pas-pasan juga ya, jadi
Mhm. Mhm, mmm, paham.
Dan, eee, belum mengisi-ngisinya itu, kadang-kadang juga ada yang sekarang kan pake online, sementara aku pengennya tuh ada orang yang bisa, eee, apa, mendampingi aku supaya aku bisa mengisi yang benar, gitu. Takutnya aku mengisinya salah atau gimana, gitu.
Betul. Oalah, ngerti sih, Kak, perasaan takut salah itu tuh manusa manusiawi banget, lah, ya, gitu, apalagi kalau semua informasinya datang dalam, ya, itu tadi ya, bahasa yang bikin makin bingung kan, gitu. Nah, cuman Kakak masih inget nggak sih momen pertama kali ngerasa kayak, "Waduh, aku nggak ngerti apa-apa, nih", pas liat dokumennya, Kak?
Mhm. Mmm. Aku, apa namanya, ya, eee. Terus terang ya, b bingung ya, karena ini kan baru pertama kali buat aku, jadi
Hmm, baiklah.
aku pikir kalau misalnya Kakak bisa kasih saran gimana ya, apa apa yang aku harus mulai duluan? Apakah mungkin, eee, apa namanya administrasi mana yang aku harus duluan? Apakah aku bisa, eee, apa namanya harus langsung ke pemerintahan biar mereka bisa bantu aku, atau aku harus ngisi online? Eee, tapi juga kendala dengan
Mhm.
akses internet yang, eee, juga kadang-kadang d di rumah aku tuh internetnya tuh kurang lancar, ya.
Iya, ah, gitu, paham, ya, Kak. Kalau ngomongin hal tersebut, pasti rasanya kayak tenggelam ya, di lautan, kayak istilah asing ya, Kak, gitu. Dan itu berat banget nih untuk dialami sendiri. Nah, tapi mungkin untuk sebelum menjawab, eee, pertanyaan Kakak, eee, tadi, gitu ya, eee, saran, maksudnya butuh saran dan sebagainya, gitu ya, aku pengen tanya lagi, gitu, Kak, eee, bagian kendala bahasa, eee, yang paling menghambat Kakak itu tuh, apa, gitu, loh? Istilah teknisnya kah, tata bahasanya kah, atau takut salah tafsir?
Mhm. Kalau, eee, itu sih lebih, apa namanya, eee, tata bahasa ya, karena bahasa Inggrisnya aku, ya aku bis aku rasa sih aku bisa berkomunikasi, tapi kan kadang-kadang, eee, mungkin orangnya nanti salah mengerti karena, eee, aku punya tata bahasa atau grammar-nya kurang bagus, gitu, jadi, eee, ya, untuk ngurus-ngurus dokumennya juga di kedutaan juga agak, eee, apa, jadi agak ragu-ragu, gitu. Aku sudah memikirkan sih, apakah aku mesti lewat agen supaya atau lewat, eee, apa namanya, eee, transpor yang, eee, agen yang bisa ngurusin, gitu, biar lebih memudahkan, kalau menurut saran Kakak bagaimana?
Oh, iya, ya. Iya. Mhm. Hmm, iya. Mmm oke mengerti sih Kak dengan apa yang udah Kakak sampaikan tadi gitu ya. Kadang memang bahasa administratif itu tuh memang rumit sih Kak, dan bahkan orang yang jago bahasa pun, eee, bisa apa ya? Bisa tersandung gitu kan ya. Nah mungkin dari yang udah Kakak ceritakan, gitu yang udah Kakak keluhkan tersebut aku punya nih Kak, eee, saran dan masukan yang mungkin bisa apa ya? Bermanfaat dan juga bisa menjadi pertimbangan ya untuk Kakak gitu. Jadi memang di dalam kondisi kayak gini, eee, Kakak tuh bukan lagi, eee, sedang kurang mampu ya tapi, Kakak tuh lagi menghadapi situasi baru yang penuh ketidakpastian gitu loh. Bahasa yang nggak akrab, gitu kan, dan tekanan untuk kayak jangan sampe salah nih, gitu ya. Nah ketika orang berada dalam tekanan administratif yang rumit, wajar kalo muncul rasa bingung, defensif, atau takut nih melakukan kesalahan kecil gitu ya. Situasi ini tuh nggak mencerminkan kemampuan Kakak, tapi mencerminkan kompleksitas prosesnya sendiri. Nah pelan-pelan, Kakak bisa nih Kak, eee, ngebangun kembali ya rasa percaya diri dengan ngeliat nih proses ini sebagai sesuatu yang bisa dipatahkan langkah demi langkah gitu loh, bukan sebagai satu gunung besar yang harus diselesaiin sekaligus. Kasih lah ruang deh untuk memahami dokumen sedikit demi sedikit ya. Itu bisa banget Kak bikin semuanya kerasa lebih bisa dikendalikan. Jadi menurutku, Kakak layak sih dapat bantuan dan layak ngerti prosesnya dan juga layak ngerjainnya tanpa ngerasa terintimidasi oleh bahasa atau formatnya sendiri, gitu.
Heeh heeh. Iya. Iya. Heeh. Iya. Heeh. Iya. Heeh. Oh gitu ya? Terima kasih Kak. Eee, kayaknya bener juga sih. Aku terus terang juga memang sudah memikirkan sih untuk mencari bantuan, eee, layanan administrasi gitu kalo misalnya aku perlu, eee, ini ya, mmm, <clicks tongue> tapi ya kadang-kadang aku juga, eee, bingung untuk mencarinya bagaimana, eee, layanan administrasi yang eee, mana yang, eee, memberikan service yang bagus untuk, eee, kita gitu. Karena takutnya kan sekarang tuh banyak banget yang menawarkan
Mmm, ya. Mmm. Oke.
untuk, eee, administrasi pindahan tapi ternyata, kurang bagus gitu atau, eee, ternyata tuh, eee, itunya, apa? Layanan itu bohongan gitu.
Mmm, baiklah. Nah mungkin, mmm, dari yang udah Kakak, apa ya maksudnya udah Kakak ceritakan tersebut ya juga aku punya nih Kak solusi nyatanya gitu yang bisa Kakak lakuin gitu ya terkait kebingungan yang udah yang barusan Kakak sampaikan gitu. Jadi, Kakak bisa banget coba untuk, eee, foto dokumen ya. Jadi terjemahin via Google Lens atau fitur scan, eee, plus translate juga ya, itu lebih akurat untuk dokumen resmi. Terus Kakak juga bisa tulis deh checklist kecil kayak dokumen apa? Tujuannya apa? Harus dibawa kemana? Butuh tanda tangan siapa? Nah itu ngebantu banget gitu. Terus, Kakak juga bisa tanyain ya petugas via chat atau email dengan format singkat. Mintalah penjelasan rinci plus juga, eee, sekaligus contoh pengisiannya gimana gitu loh. Dan mungkin Kakak juga bisa nih minta contoh dokumen yang udah jadi milik orang lain, tanpa data pribadi ya biar bisa liat nih pola isinya tuh gimana sih, gitu Kak.
Mhm. Iya. Heeh. Oh, iya. Oh. Heeh. Heeh. Oh gitu, bagus banget deh, eee, sarannya. Saya sangat menghargai banget, <chuckles> Kakak, mau meluangkan waktu untuk aku, eee, untuk bicara, eee, apa namanya memberikan, eee, solusi-solusi untuk bagaimana caranya supaya aku bisa menyelesaikan masalah-masalah administratif untuk dokumen pindahan. Jujurnya ya, karena terus terang ini baru pertama kali aku pindahan, jadi aku terus terang memang agak bingung dan, eee
Iya.
apa, jadi seperti tidak tahu harus mulai dari mana? Apakah saya harus memberi tahu ke pihak, eee, pemilik rumah dulu? Apakah saya harus kasih tahu ke kantor dulu? Atau, eee, apa namanya belum juga yang kayak urusan listrik dan lain-lain yang harus mana yang dimatikan dulu, yang harus diberhentikan gitu, eee, dan lain-lainnya. Terima kasih Kak, eee, atas sarannya.
Mmm, ngerti. Mmm, paham. Iya.
Eee, s apa namanya? Eee, bener-bener sarannya itu berguna untuk aku sehingga aku juga sekarang jadi kayak lebih tenang gitu. Bisa, eee, apa? Lebih
Oke deh, Kak. Mmm.
eee, merasa, eee, tenangan untuk bisa mengurus ini gitu.
Oke deh sip Kak. Iya jadi semua yang Kakak rasain itu sebenarnya masuk akal banget ya dan mengurus urusan administratif itu tuh bukan hal kecil sih apalagi kalo disertai hambatan bahasa ya. Kakak udah ngelakuin banget yang terbaik dalam situasi yang enggak mudah gitu, dan semoga setelah ngobrol ini, ya Kakak ngerasa lebih sedikit lebih ringan lah ya. Oke deh terima kasih Kak udah cerita, sampai jumpa lagi.
Heeh. Oh, baiklah terima kasih, Kak. Sampai jumpa lagi.